Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, слушайте, у меня такой к вам вопрос. А как вы думаете, почему люди не уважают чужое время?
Мгм. Хороший вопрос. Видимо, потому что они не умеют распоряжаться своим, поэтому и чужое им время совсем не ценно.
Мгм. Не, ну вот в вашей си жизни, да, то есть вы часто с таким сталкиваетесь?
Мгм. Что люди не уважают чужое время? Да, конечно, часто. Я думаю, это просто продолжение общего уважения.
Мгм.
То есть. Мгм.
Может быть, даже просто ваше, к примеру, время не уважают.
А, ну есть, конечно, но это, как раз, и есть общее уважение. То есть есть люди, которые, например, опаздывают, и для них это нормально.
Ага. Да. Мгм.
Ну, то есть их можно в чём-то обвинять, не обвинять, но для меня, например, это было проблемой.
Я вас понимаю. Ну, смотрите, просто для меня это интересная такая тема, потому что я сам, а, зачастую опаздываю. Да? То есть я не считаю, что это норма. Да, то есть, э, и, наверное, в жизни, в принципе, сталкиваюсь там с ситуациями, да, то есть часто или людьми, которые тоже не считают, что это норма, предположим. Вот. А, просто не знаю, на самом деле, как, наверно, реагировать, потому что, ну, я сам опаздываю.
Мгм. Мгм. Так, мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм.
Как вы считаете? А, м
<swallows> Ну, в этом смысле как раз есть же вопрос: то есть к кому вы опаздываете. Скорее всего, есть ситуации или люди, к которым вы не опаздываете. Вот это ответ будет.
Ага. Хорошо, вы правы. Мгм.
То есть они у вас в приоритете. То есть чаще всего всегда есть те, к кому никто не опаздывает.
М.
Ну, а все остальные по остаточному принципу. Ну это тоже нормально.
Ну да, в принципе, согласен. Просто ещё знаете, в разных культурах-то по-разному, и ещё если так посмотреть, да. К примеру, э, когда я путешествовал по разным странам, э, я бы сказал, что больше на восточ восточных странах, да, ну, норма- опаздывать, да, ничего такого. То есть, э, более такой медленный образ жизни и тому подобное, м, ничего такого. А вот, к примеру, в Германии, как думаете, знаете? <chuckles>
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Так. Ну, пунктуальность, видимо, превыше всего.
Как это всё? Мгм, <chuckles> да, да, поэтому, как говорится
Ну, это же как раз и и есть, то есть если ты не не успеваешь куда-то, ничего там, у тебя не получается, то к тебе претензий-то как бы нет.
тяжело.
То есть вопрос в том, что ты действительно съедаешь время другого человека, он бы мог в это время что-то сделать, а так-то, ну, не умеешь договариваться без проблем, то есть вот ты приехал, ну сиди, жди теперь.
Ага. Да-да-да.
То есть опять же, ка как вы реагируете, например, когда вы приехали, человек говорит: "Ну да, вот ты опоздала, я уже буду другими делами заниматься. Теперь ты сиди жди, я закончу и приду к тебе".
Мгм. <chuckles> <laughs> Ну, это да, то есть зачастую так в Германии, кстати, и бывает. Ну, вот если вы там, не знают, о каком-то получается этом, да, записались куда-то, предположим, ну, вас просто не будут ждать. То есть вы опоздали, вы опоздали, как говорится, э, в ваше горе, записывайтесь на следующий раз там или что-то такое, получается.
Ну. Мгм. Во та. Мгм. Мгм. Мгм. Да, да. Ну, опять же, ну, понятное дело, что, опять же, уважение времени, э, не всё от вас зависит. То есть понятное дело, что где-то вы, действительно, со временем не дружите, потому что, ну, не можете рассчитать свои какие-то жизненные какие-то, э, балансы и так далее. Я тоже например иногда там начинаю готовить, мыть посуду, о чем-то задумался и вот уже час прошел. Думаю: "Ничего себе!" Как бы если бы мне надо было куда-то идти, я бы, конечно, покомпактнее себя вёл, а когда не надо- я на расслабоне.
Ну да, да, конечно. Да. <chuckles> Ну. Вот, это кстати интересный наверное момент, потому что знаете в Германии, э, я вот часто слышал раньше, что люди знаете как это объясняют: если ты опаздываешь, да, оправданий особо нету, да. То есть теперь нужно, вот ты знаешь, ты там на работу идёшь, да. Т ты уже знаешь, что вот вот ты тут можешь опоздать, да. То есть ты должен был изначально как бы риски все просчитать и тому подобное. Как вам такое объяснение?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Да, такое есть. Ну, я я также, ну, то есть я всегда соизмеряю как раз вот по приоритизации, про которую я сказал. То есть встреча, на которую я прихожу за час, но раз ты сюда приходишь за час, так и везде приходи за час. Мне кажется, люди, ну, почему не неуважение чужому времени? Потому что своё время, когда ты начинаешь уважать, ну кажется, что уважаешь, м, и ты хочешь сделать 12 дел в день.
Мгм. Да. <laughs>
Ну и всё понятно, что ты их не сделаешь.
Ну да, мгм, понимаю о чем вы.
Но 12 человек ты напряжёшь, эти 12 встреч захочешь провести.
Есть такое, ага.
Вот, потому что тебе кажется, что твой день будет продуктивным в таком случае. Ну, то есть отлично, ты на других скинул все риски, а сам красавчик.
Да, да, мгм. Ну, я согласен. Мне кажется, если это касается, знаете, особенно, э, моя, наверное, проблема есть- это что-то профессиональное, конечно же, да, то есть если мы говорим о работе там и тому подобное, то я такого тоже не особо понимаю. То есть у меня такое чаще, наверное, происходит с друзьями, да, то есть или что-то такое, поэтому это, как бы наверное, ощущается немножечко по-другому, мне кажется, по крайней мере. Вот.
Вот, я против этого. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, может может, но опять же, но, э, ну, б встреча встрече рознь, то есть есть свободная встреча, а есть, что называется там "ради вас собрались".
Мгм. Мгм. Да да, абсолютно понимаю.
Ну, там е есть есть не начинают без вас, как бы, поэтому я обычно стараюсь, ну, нормально относиться к свободным встречам, нежели там к свиданию, условно говоря, то есть. Потому что если у тебя там свидание, то ты один ничего не будешь делать, грубо говоря, ради этого встречаешься.
<chuckles> Ага.
Ну вот, а если это просто компания, кто-то пришёл, кто-то ушёл, кто-то пришёл, это уже нормально, свободно, просто примерно обозначили время, но тебя ждать никто не будет, все сразу начнут. Я считаю, тогда нормально, можно опаздывать сколько угодно.
Да. Конечно, ну, в этом плане да, я с вами согласен. Наверное, всё-таки да, вот нужно осознавать, когда что-то делать, да, то есть, э, ну, вот опять же, всему своё время и, как говорится, <chuckles> и опоздание тоже.
М. Мгм. Ну ну, это примерно как, не знаю, зайди в офис, важ возьми важные документы. Какая разница, во сколько ты придёшь, документы всё равно будут лежать на месте, как бы.
Да, мгм.
Да, если придёшь в час, мы с тобой там перекинемся пару слов, не придёшь в час, ну, значит, не перекинемся, не очень-то и важно, что называется.
<chuckles> Хорошо, я вас понял. Ну а
Да, но что касается количества встреч, то есть назначай 2-3, не 12, тогда нормально всё будет.
Ага. Интересно. Ну, а вот знаете, ещё, наверное, а, такой интересный момент. Да, то есть, а, предположим, у вас друзья, да, опаздывают.
Мгм. Так, мгм. Есть такие, много. <laughs>
Вы договорились встретиться. Просто у меня вот, к примеру, а, есть до сих пор подруга, до сих пор есть, а, которая может опоздать на час и тому подобное, да. То есть, для неё это абсолютно нормально.
Мгм. Мгм. Да.
Такое такое в время, да. И, ну, а что поделаешь? То есть человека не изменишь, м, и нету смысла, наверное, изменять, менять их вообще?
Мгм. Ну, в общем, да. Мгм.
Как думаете? Э
Ну, вопрос, э, дружбы, подстраивания и так далее, то есть, да, не ценит чужое время, но другой вопрос, что, м, бывает часто, ну, например, у когда люди работают, особенно вечером встречаются, то у всех разные графики.
Мгм.
И, например, к кому-то хочется, ну там после работы в 7 вечера встретиться, ну абстрактно, вот. А другой человек не знает, освободится он в 7, не освободится. Может, в 8, может, ему домой надо заехать, голову помыть.
Да. Хорошо.
Вот, и тот, кто вынуждает в 7 встречаться, потому что ему лень домой ехать, он хочет сразу после работы поехать.
Мгм.
Вот он не хочет, и он всех вынуждает: "Давайте в 7, давайте в 7". Но все сказали: "Да, в 7". Никто не пришёл, да и он не парится, он сидит там в телефоне чё-нибудь, залипает и просто час посидит.
<chuckles> Да-да-да. Ну, хорошо.
Ну потому что он сказал всем в 7, но как бы они всё равно уже приедут хотя бы в 8, а не в 9, как если бы они договорились на 8, я в этом смысле.
Ага, я вас понял.
Ну вот, поэтому это поэтому это нормально. Просто к тому, что, возможно, она соглашается на ваш график, э, ну и просто думает: "Ну, окей, а я вот, например, на другую встречу поеду, а там меня продинамят".
Ну?
"А так, я уже у вас буду, если что, если продинамит, а если нет, то". То есть, она ценит свое время, здесь всё нормально.
Мгм. <chuckles>
То есть вы у неё про запас.
Хорошо, я вас понял. Ну, как говорится, просто, наверное, мы оба как бы к этому привыкли. Если бы мне на самом деле это было настолько важно, да тоже, я как бы тоже, наверное, не стал бы, э, позволять, ну, чтобы так чтобы такое происходило. Поэтому
Да да, мгм. Ну, конечно конечно, да.
Это тоже зависит от обоих. Ну да, я с вами согласен.
Мгм. Ну, вы же не на рейс собираетесь, а просто там, ну, в формате там времяпрепровождения, не более того, то есть без обязательств каких-то.
Мгм. Да, да, я вас понял. Тоже, в принципе, лог логично, скажем так, в этом плане. Мгм, интересно. М.
М. Мгм. Ну, то, что влияние культур разное, ну, здесь согласен, да, я думаю, что это, в принципе, воспитывать людей. Ну, я имею в виду к тому, что там восточную говорили или там немецкое, например. То есть. Мне мне бли ближе точность, но опять же, но я страдаю от точности в том смысле, что я заранее всё прихожу, то есть у меня ещё другой ку культ, чтобы как раз не тратить чужое время, я готов тратить свое, но не чужое.
Культура- это да. Мгм. Ну, это да. Ага. М. Ну, это хорошо, это хорошо, слушайте. Э, мне кажется, всё равно, да, то есть, если выбирать между вот опозданием и, как говорится, опаздывать или не опаздывать, конечно же, не опаздывать всегда, э, да, то есть, ну, должно быть таким лучшим вариантом. Потому что, ну, знаете, мне кажется, как раз таки когда опаздываешь, что-то негативное, да, и должно, наверное, так, э, в принципе, ощущаться. Что ты тратишь чьё-то время. Я вот, знаете, просто из-за того, что я с ней так зачастую привык, что она опаздывает, и я мог, как бы, да, то есть не сильно волноваться, э, о времени. Я, наверное, тоже потерял вот эту понятие времени в какой-то степени, и, э, получается сам для себя.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, может. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну, оно относительно, как известно. <chuckles>
А это да, это да. Вот, наверное, еще интересный вопрос: верите ли вы в временную слепоту?
Мгм. Да-да-да. <chuckles> Ну, поч почему бы и нет?
Почему бы и нет?
Н-да. Ну, я думаю, что люди, которые
Мгм. Ага.
ну, вообще, о чем-то договариваются, вообще, в принципе, о чем угодно, они, э, ну, всегда оценивают свои возможности иллюзорно.
Да.
Ну, зачастую. Ну, то есть, мы не можем даже настроение не мо знаем, какое будет завтра утром.
Ну, возможно возможно.
Поэтому
Ну да, да, т конечно, если об этом думать в таком да, то есть ключе, конечно же, никто не знает точно, что что, как говорится, с нами будет, э, да, то есть, э, в этом плане да.
Мгм. Да, да, да. Ну, я поэтому говорю, что это такая такая такая погрешность определённая. Я, например, который привык там жить, условно говоря, на равнине, где нет катаклизмов и так далее, то я там бы склонен к немецкой формуле. Ну то есть, подумай заранее, а что не подумал, если что, дойдёшь пешком. Когда был на Мальдивах, то там из-за штормов просто отменяли всё: рейсы, эти самолетики маленькие, лодки, и там это нормально.
Мгм. Ага. Ой, ну да. Ага. <chuckles>
Ну, то есть природа настолько бу буйная, что ты, ну, не предскажешь, хотелось бы, но не предскажешь.
Ну, мгм. Мгм, понимаю. Просто в той же самой Германии это, знаете, такой, наверное, не знаю, немножечко, может, парадокс покажется кому-то. А, если, как говорится, потом говорим о людях, то да, люди зачастую пунктуальны. Но система транспорта как раз таки не не особо-то пунктуальна. Да, то есть почему-то не распространяется на на это. <laughs>
Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Ну вот, вот, мгм. Вот и получается, что когда вы надеетесь на транспорт, вы заведомую позицию с ставите, что вы, ну, зависите. Вы-то всё сделали со своей стороны правильно, а дальше чё началось-то?
Мгм. Да.
Вот, и вот это вот э эмоциональное отношение к тому, что вы действительно повлиять на многое не можете, ну, вы отсекаете и думаете: "Нет, я 100 % сделаю". Вот, и вот эта лёгкость, с которой некоторые народы и страны относятся к этому, ну, потому что понимают, что действительно, ну, 90 % от н вас всё равно не зависит. Ну, договорились мы в час, ну, то есть сегодня ты опоздал, завтра я то же самое в ё сделаю. То есть не со зла, просто вот так вот.
Пожалуйста. Да. Мгм, мгм. Да. Главное, чтобы это не превращалось в, наверное, какие-то уже паттерны, да, то есть, когда человек опаздывает и опаздывает, как у меня с моими
Да, да, мгм, м. Как прекрасно называли когда-то Москву: "М Москва- город одного дела". То есть, ну
знакомыми. Мгм.
И там, где была шутка про то, что за 45 минут даже никто не извиняется. Пробки когда были адские всё время, то есть поэтому.
Мгм. <laughs> Да-да-да. Ну вот, пожалуйста, как видите, есть такие моменты.
Мгм, ну это как раз, действительно действительно особенность, но опять же, пр если брать такой формат, то есть смотрите, у вас всегда есть выбор: вы опаздываете на встречу и едете на машине, можете в метро пересесть до до встречи.
Мгм. Ну да.
А можете продолжить на машине, и то же самое с самолётом. Вот уверяю, с самолётом чаще всего все пересаживаются в метро.
<chuckles>
И едут до аэропорта, а навстречу нет, продолжают проползти на машине, как бы, да.
Ага. Ну, если выбирать, как говорится. Мгм. Ну ладно, в этом плане соглашусь. Ну да, то есть просто, да, и приоритет, мне кажется, очень много факторов, да, то есть в этом плане. Но вот просто мне еще интересно. Я, наверное, сам стал более таким пунктуальным, да, там с людьми, с друзьями, когда понял, насколько это может быть обидно, ну, не знаю, или неприятно кому-то, да. Просто у меня были какие-то двойные стандарты в какой-то степени. То есть когда я опаздываю, такой: "Ой-хи-хи, ха-ха", да, то есть, <laughs> вот упс. <chuckles> А когда уже вот, да, кто-то, я такой, знаешь, меня это ранило.
Это про приоритеты как раз. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Ну да, когда кто-то уже нет. <chuckles> Мгм, мгм.
Вот, ну я, конечно, так не говорил. Просто так ощущение я понимал. Да, то есть вау.
Мгм.
Значит, вот так оно ощущается.
Ну, я здесь согласен, то есть, э, ну, через призму собственных страданий можно получить только существенно важный оп
Мгм. Да, на самом деле.
Поэтому, да, ну, как пр просто многим любителям везет, что в их о ну, окружении люди более-менее пунктуальны, и он действительно не знает, что такое чувствовать, когда кто-то опаздывает.
Мгм.
Когда вдруг по появляется какое-то его альтер-эго и дает ему почувствовать то же самое, ну да, действительно человек может задуматься.
Да, есть такое, ну
Ну, в вашем случае просто, ну, жить в осознанности- это тяжело, а когнитивное напряжение- это когда вот следить за временем постоянно.
Мгм. <laughs> Мгм.
Вот. Хочется п п порасслабляться, а когда ты расслабляешься, там еще естест
Мгм. Ну да, в принципе, согласен с вами. Ой, конечно, интересная тема, да, то есть, э. Конечно, всегда все мне кажется, всем бы хотелось, да, то есть, никого не расстраивать. Не знаю, делают ли люди это специально, опаздывают те, кстати, вот. Тоже интересный момент, ну, это, как говорится, на следующий раз. Мгм. Мгм.
М. Мгм. Да. Мгм. Ну, это уже втори Мгм. Ну, просто, по крайней мере, на то они и друзья, чтобы как раз понимать друг друга, прощать, если речь про.
Да-да-да. Согласен с вами. Ну, спасибо вам большое.
Вот так. Да-да-да, согласен. Спасибо.
Интересная тема.